Cioè, nel senso, potrebbe essere una soluzione, no? Però va beh, mh.
Certo. Senti, ma, mhmm, invece hai mai provato avere a che fare con uno psicologo o con qualcuno che ti possa dare una mano anche proprio professionalmente, sia per stare m meglio tu e poi anche per approcciare meglio le persone che ti vogliono bene.
Sì, sì, sono andata per un po' di anni e, ha sicuramente sì mi aiutata, nel senso che, va beh, all'inizio le prime 2 sedute so' stata zitta, non ho detto neanche 1 parola, 0. Poi, quando appunto ho visto che mhmm, effettivamente